Okay, okay. Eh vabbè, 1 shottino più o meno?
Più o meno? Sì, dai. Sì. Sì, sì, sì.
Okay. Okay.
Poi passata, un po' di sale, e la lasci cuocere.
Okay. Ah, quindi si fa quindi si fa col sugo, comunque. Okay. Okay. Mh, mh-mh.
Sì, si fa col sugo, si fa col sugo. E poi, uhm, una volta che togli il sugo dal fuoco, aggiungi un po' di panna da cucina alla fine.
Okay. Ah-ah. Quind ah okay, okay. Quindi viene rosata, diciamo.
Esatto. Esattamente.
Okay, il colore rosato. E la vodka quando la senti poi al f alla fine co tipo retrogusto, cioè, oppure non si sente proprio?
Sì. No, la senti un po' quando la mangi, tipo, appunto, questo retrogusto, però non è super fastidiosa, ecco.
Okay. Okay. È è un mhmm, è un po', sai, intenso un pochino, cioè nel senso comunque non è un piatto proprio leggero.
Mhmm, allora, ovviamente dipende, ti spiego, ci sono persone che ci mettono, uhm, la pancetta.
Mh-mh. Okay. Tanta vodka. Ah, okay, okay.
No, c che ci mettono la pancetta. Credo che quello sia un po' più pesante, però fatta esatto. Però se è fatta con il sugo, per quanto mi riguarda non è pesante, anzi
Mh-mh. O eh sì, vabbè, la pancetta rende tutto pesante, no, comunque. Okay. Ah-ah. Sì, ma
rimane comunque
chiedo, ma, ehm, il la la pasta così, le pennette alla vodka sono tipiche, uhm, magari della tua regione, della tua città o per qualcosa, ehm, mhmm, sai, cu a livello tradizione familiare?
piacevole. Mh-mh. Allora so che sono so che sono un piatto degli anni '80 circa, non sono una cosa regionale, da quello che io sappia. Cioè, uhm, io sono di Roma, non ho mai sentito questa cosa e r
Okay. Okay, okay. Mh-mh. Non sai di di che regione siano. Mhmm, da informarsi, cioè nel sen
Mhmm, onestamente
Okay, allora c'è un
onestamente non ne ho idea.